Đó, đầu tiên á thì này chỉ là cái lời khuyên của mình thôi, đó là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người đâu, đặc biệt á là trong gia đình của bạn nữa. Mà với một cái cái tiêu chuẩn của người, kiểu như là, càng lớn thì càng có tiếng nói như vậy á thì cái việc bạn cố gắng làm hài lòng người ta ha chỉ tổ khiến bạn kiệt sức hơn thôi à. Tại vì mấy người đó không bao giờ hài lòng được đâu, người ta lớn tới mức đó rồi sẽ luôn có một cái lý do gì đó để nói về bạn, không bao giờ 100% không chịu hài lòng được, trừ khi bạn làm ông này bà nọ rồi bạn tiền rủng rỉnh rồi bạn về bạn lì xì mỗi đứa 1.000.000, 2 gì con cháu họ á thì lúc đó may ra, đó. <chuckles> Vậy
Ừm. Ừm. Ừm, đúng nha. Ừm, công nhận nh À, đúng, đúng. Cái đó là rất là đúng nha, công nhận ná.
Đấy. Đó, thay vì, ừm, ừm, như vậy á thì bạn cũng sẽ đỡ suy nghĩ như vậy bạn cũng sẽ, gọi là, bạn tận hưởng một cái kỳ nghỉ của bạn nó chân thật, thay vì bạn cố gắng kiệt sức, cố gắng làm vừa lòng mọi người nè, thì cái sự chông sóc bản thân ở đây á nó hổng phải là ích kỷ đâu. Cái này là hoàn toàn chính đáng thôi tại vì bạn đã làm việc cả năm rồi, bây giờ có thời gian bạn muốn dành cho bạn, bạn dành cho bản thân bạn, bạn dành cho bạn bè bạn thì đó không phải là ích kỷ nữa. Đó, rồi. Đầu tiên là bạn có có thể, gọi là, tạo ra một cái ranh giới lành mạnh thôi, đó là bạn có thể nói không với những cái lời mời nh nhậu của những người họ hàng đó. Chẳng hạn như là bạn có thể, a, nói á là hôm nay nhậu, Tết nhất nhậu nhiều quá, qua, ừm, ừm, qua lễ Tết này bạn bị mệt, bạn không làm việc được. Hoặc là bạn có thể nói là năm nay bạn bị đau bao tử rồi, đem mua thêm gói P vàng xách vô uống trước mặt họ luôn, gói P vàng đó uống cũng tốt tiêu hóa thôi chứ nó hổng ảnh hưởng gì bạn cả. Đó, đau bao tử rồi, người ta cũng hông ép bạn được nữa, thì cái thời gian đó bạn có thể về nhà bạn nghỉ ngơi nè, xong rồi tối bạn có thể hẹn bạn bè bạn đi chơi. Bên cạnh đó đó thì bạn cũng có thể, ơ, nói với họ, đó là đó là khi mà không có, ờ, nhậu nhẹt như vậy á, thì bạn vẫn muốn dành thời gian cho họ, kiểu như là, bạn vẫn qua bạn chúc Tết họ nè, bạn vẫn qua bạn lì xì con cháu họ nè, thì mình nghĩ là họ sẽ vẫn, ừm, ừm, OK, đồng ý với v vấn đề là bạn không nhậu được trong thời gian này thôi.
Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Hiểu, hiểu, hiểu, OK. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm.